É é incrível, assim, todo mundo aceita de uma forma, eh, super positiva e incentivam, e eles dizem que quem me que quem tá ao redor, quem me conhece, fala: "Você é uma pessoa muito calma, você é uma pessoa muito tranquila", mas eu sou quando eu estou fazendo a arte ou quando eu estou, eh, praticando as técnicas de meditação.
Uhum. Isso é muito importante, né.
É muito importante, eu eu vejo que eu não me considero uma pessoa calma, mas quem tá ao meu redor.
Sério? Todas as pessoas aos ao redor te acham calma e você não?
Eu não me acho, eu ai é é engraçado, mas quem me vê fazendo as artes, ou seja o que for o os projeto que eu esteja fazendo, todo mundo sempre elogia e pra mim isso é um um feedback incrível ,né, é é uma coisa, assim, que ó ok, então estou no caminho certa é, muito.
É interessante como as pessoas ao redor observam a gente de uma forma totalmente diferente, né.
É incrível, eu sempre assim, eu eu, eh, porque eu acho que a gente tem o o o hábito de se autocriticar demais, e eu tenho esse hábito, que eu procuro melhorar é, eu eu eu trabalho muito isso em mim, em aceitar elogios e ace e aceitar que eu sou muito crítica, então por isso que eu fico surpresa quando alguém: "Nossa você você faz isso, você faz aquilo e e faz uma maneira tão bem" dai eu falei: "Ó".
Aham, pessoas são muito autocríticas. Ah, e aceitar que você é incrível. <chuckles>
É exatamente, não nem sempre é fácil, assim, quando a gente não não está bem em casa, mas ajuda muito.
Olha, eu amei conversar com você e saber sobre as suas dicas, e tudo que você fez até hoje para manter a sua saúde mental, foi muito legal.